Oh gitu. Entah juga tiba-tiba nggak ada story-story, tiba-tiba suka-sukaan ya, Kak? <laughs>
Enggak enggak enggak, <laughs> it
Nggak tahu kalau dari sono ya, gitu. <chuckles> Nggak ya? <laughs>
Ah iya, kalau dia nggak tau ya, cuman kalau aku nya enggak sih. <laughs>
Oke oke, tapi maksudnya, eee, itu ya, berarti dari pertemuan dengan si cowok tadi, yang pelan-pelan tuh ngerubah karena dia juga "nge-train" Kakak ya tanda kutip ya, jadi kayak, "Ayo lihat aku di sini loh, matanya jangan kemana-mana." Itu akhirnya jadi kebiasaan gitu ya? Heeh, nah terus, eee, setelah itu, Kak, eee, apa tuh yang Kakak rasakan dengan itu? Maksudnya kan dari yang Kakak, eee, aslinya itu bener-bener mungkin tanda kutip ya, Introvert atau ragu-ragu atau pemalu banget, gitu ya. Terus, eee, kayak, eee, ketemu orang kayak gini kan juga nggak tau ya, kayaknya tidak se terlalu mudah untuk Kakak bisa, eee, adaptasi dengan itu ya, harusnya.
Iya, bener banget itu, Kak. Iya, itu memerlukan waktu yang lama waktu itu, Kak. Aku bisa ngelihat mata lawan bicara aja itu 3 bulan, Kak.
Mhm. Waduh, lumayan juga ya, maksudnya kalau di sekolah kan hampir tiap hari ya ketemunya?
Iya benar, 3 bulan. Nah itu, itu memerlukan waktu banget sih di aku cuman, dari sana tuh aku jadi kayak perlahan nih di bulan ke-4nya, aku berani bilang enggak, terus aku juga lebih aktif di kelas jadinya waktu itu, terus aku ngerasa kayak aku punya temen tapi yang temen bisa diajak ngobrol 24/7, gitu loh, Kak. Bahkan kayak dulu kan zamannya itu BBM ya, <laughs> BBM sama Twitter, <clears throat> nah, disitu tuh iya aku kayak main Twitter sama dia atau dia nelponin aku gitu, atau nge-chat sekedar ping doang, <laughs> di dia gitu, jadi ngerasa kayak ada temen waktu itu.
Heeh heeh. Heeh heeh. Heeh heeh heeh. Nah itu sudah sama dia? Oh.